Bạn ơi, mình đang lo cái này quá đây này! Kiểu là ban đầu ấy, mình với lại bố mình ấy là dự định là năm 2027 mới xây nhà cơ, thế đùng một cái bố mình bảo là năm nay phải xây luôn. Ờ, đấy. Thế là đùng một cái bố mình là bảo là phải xây luôn tại vì là năm nay nó tuổi đẹp. Thế là xong đó là mình thì đang rất là lo tại vì là ban đầu là mình dự tính đến năm 2027 là mình ít ra là mình cũng giữ được tiết kiệm là 500.000.000 để cho đưa cho bố, đúng không? Nhưng mà với cái thời điểm hiện tại ấy, là mình chỉ có mỗi cái tiền một tí tiền tiết kiệm thôi, nói chung cụ thể luôn là có 100.000.000 thôi ấy bạn. Với lại hiện tại là mình cũng đang làm công việc các thứ thế thôi, chứ mình không hề có một cái cái quỹ khẩn cấp nào để đưa cho bố mình ngay ấy, tại vì trước giờ là mình cũng không có thêm tiền vào cái phần đấy, mình chỉ đơn giản là mình tiết kiệm một tí tháng nào hay tháng đấy, rồi xong đó là mình dồn dồn lại thôi. Thì bây giờ có mỗi 100.000.000 mà đùng một cái bố bảo xây như thế, thế là mình cũng đang rất là lo ấy! Mà hiện tại thì đương nhiên là bố cũng bảo là xây nhưng mà, ừm, nó mé mé là tầm 6 tháng nữa mới xây, nhưng mà ít nhất là mình cũng biết được là cái nhà khi mà nó xây lên, đúng không? Nó cũng sẽ, kiểu, lâu thời gian thì mình cũng muốn là làm sao để xây dựng được cái quỹ khẩn cấp để cho nó cũng an toàn hơn ấy, với lại mình cũng cần là phải chi tiêu làm sao cho nó hợp lý nữa ấy. Chứ còn nếu mà bây giờ bảo là đưa cho bố một cục tiền như thế ngay thì mình cũng sẽ rơi vào cái khủng hoảng luôn mà, đúng không? Mình cũng không có thể là lo cho cuộc sống của mình tốt được, khéo là xong đó lúc đấy lại còn áp lực stress rồi thôi, công việc và các thứ nó lại còn không được tốt nữa luôn ấy. Thì mình cũng đấy, mình cũng đang không biết làm như thế nào ấy, thì mình muốn hỏi bạn xem là có cách nào để giúp cho mình là xây được cái quỹ khẩn cấp này làm sao cho nó hợp lý không ấy?
À! Chuyện gì vậy bạn a? À, là 3 năm nữa đó. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, mình hiểu nè. <chuckles> Đủ thứ luôn đó ha. À, mình hiểu vấn đề của bạn nè. Tức là bạn đang gặp một vấn đề á, nó rất là đơn giản thôi, tức là, à, bạn không có xây được cái quỹ khẩn cấp, tại vì, ờ, kế hoạch của bạn nó bị bể đó, gọi là, 2027 thì ba, ưm, ba của bạn mới mới xây nhà, nhưng mà tự nhiên đùng cái bây giờ ba bạn lại muốn xây luôn á, thì bạn hơi bất ngờ và không có xoay xở kịp nè. Thành ra là cái quỹ khẩn cấp ma bạn không có xây thời điểm trước đó, bây giờ thì đâu có đâu, đúng hông? Ờ, bây giờ bạn có đang, ơ, lo lắng về vấn đề đó nhiều hông?
Ừm. Ờ, đấy. Ừ. Ừm, chưa có bạn ạ. Đúng rồi. Trời ơi, lo nhiều chứ bạn ơi! Bây giờ mà giả sử bố mà bảo xây luôn, đúng không? 6 tháng nữa đi, thì chắc là cùng lắm là mình nếu mà giả sử, ừm, lôi hết tiền nong các thứ của mình ra thì mình cũng không biết là sẽ được bao nhiêu nữa. Tại vì là cơ bản là bây giờ lương với lại thu nhập của mình nó cũng đang bất ổn ấy, có lúc cao, có lúc thấp đi, thì làm sao để mình giúp cho mình là, ừm, có nhiều tiền nhất để đưa cho bố có thể được mà, đúng không? Mà chắc chắn thì đương nhiên là dự tính thì là mình cũng cần là phải đưa cho bố là tầm 500.000.000 luôn, mà bây giờ có mỗi 100.000.000 thì 400.000.000 nữa lấy ở đâu ra, thì mình cũng đang rất là lo về cái quỹ khẩn cấp này luôn ấy!
Ờ, đúng rồi. Ờ, hông biết lấy đâu ra luôn á. Ờ, mình hiểu cái cảm giác lo lắng của bạn luôn á. Vậy thì để làm rõ được cái vấn đề của bạn á, chắc có lẽ mình sẽ hỏi bạn một vài câu hỏi để mà có thể hiểu, à, kỹ hơn về vấn đề của bạn nha, bạn có sẵn sàng trả lời hông?
Ừm, ừm. Ờ, bạn cứ hỏi đi, tại vì mình đang rối đây này!
OK. Ừm, và OK. Vậy thì cho mình hỏi là thu nhập hàng tháng của bạn á, và chi tiêu hàng tháng của bạn, ờ, nó sẽ như thế nào vậy ha? Và bạn, à, có thể bỏ ra được khoảng bao nhiêu để có thể tiết kiệm lại?
Ừm, thực ra ấy thì nói về cái phần lương của mình trước đi nhá, lương của mình thì nó cũng không có cố định đâu bạn ạ, tại vì mình làm tự do, thì là cái thu nhập của mình nó sẽ tùy thuộc th theo là cái lượng data cái tháng đấy nó như thế nào. Có cái tháng thì mình chỉ được tầm 10.000.000 thế nhưng mà có những cái tháng thì, ừm, cái data nó rất là nhiều, nếu mà mình làm chăm chỉ ấy thì mình cũng được tầm 50.000.000 cơ. Thế nhưng mà mình sẽ không biết được là, ừ, cái lượng tiền, cái lượng data nó sẽ như thế nào ấy, cho nên là mình cũng không cố định được cái khoản là lương tháng này hay là lương tháng sau nó sẽ cố định như thế nào, mình chỉ biết là nó sẽ tầm trong cái khoảng đấy thôi. Với lại về cái mà chi phí của mình ấy, thì mình mỗi tháng thì mình chỉ mất tầm 5.000.000 để mình là, ờ, sinh hoạt chi phí các thứ rồi xăng xe các thứ thôi, rồi đi chơi đi bời, nói chung là mua đồ các thứ là mình chỉ gói gọn trong mỗi 5.000.000 thôi ấy, còn lại là mình có thể là cất túi được. Ừ, thế nhưng mà mình thấy là nó cũng không thể nào mà đủ để mình xây được cái quỹ khẩn cấp, hay là làm thế nào để cho nó nó nhanh nhất có thể để nó ra được cái số tiền kia ấy, thành ra là mình cũng đang rất là lo luôn!
Ừm. Rồi, mình hiểu luôn à. Ừm, cũng được đó chứ. năm triệu thôi. À, vậy thành ra cái vấn đề của bạn là cái khoản, à, thu nhập của bạn hiện tại á, là nó không có đều nè, tại vì, à, data của bạn á, thì có tháng nhiều tháng ít nè, cho nên thành ra á là không có đều, cho nên bạn chưa có đưa ra được cái kế hoạch rõ ràng cho cái vấn đề mà bạn tiết kiệm để có thể hoàn thành tốt nhất, làm sao trong 6 tháng tới là có thể hỗ trợ được cho ba bạn, đúng hông? Vậy thì cho mình hỏi á là trước đó đó, bạn đã tiết kiệm được, à, 100.000.000 rồi, đúng hông? Vậy thì, à, ngoài cái vấn đề 100.000.000 tiền mặt đó, thì bạn cò có còn tiết kiệm được cái vấn đề tài sản nào hông? Ví dụ như bạn đã từng mua vàng, hay là mua một vài tài sản nào đó như là đất đai hay là bất kể một tài sản nào đó để bạn dự trữ lại hông?
Ừm hứm. Ô, đúng rồi! Ừm, ừm. Ờ. Thực ra thì mình lại không có những cái khoản đấy cơ bạn ạ. Nói chung là mình chỉ có duy nhất 100.000.000 tiền tiết kiệm thôi, với lại mình có cho bạn của mình vay 1 chỉ vàng thế thôi, chứ mình không có một cái tí tiền hay là tài sản nào khác nữa ấy. Còn mấy cái mà để, gọi là ừ, mà mấy cái để gọi là tài sản bây giờ thì chắc mình chỉ có mỗi cái xe, cái điện thoại với lại cái máy tính thôi ấy, chứ bảo để những cái tài sản khác mà nó nó giúp ra có mình có thêm thu nhập thêm hay là, kiểu, nó an toàn để mà thế chấp ấy, thì mình không có cái đấy luôn. Nhưng mà được cái may là mình cũng không có nợ gì hết, chả có nợ nần ai. Thì mình thấy là ít nhất là bây giờ là mình cũng có tiền tiết kiệm rồi này, có một tí những cái là phục vụ cho công việc của mình như là máy tính laptop, các thứ là xe đi lại các thứ đấy ấy, thì là bây giờ là vẫn là ổn.
À, cũng còn một ít nợ đó ha. <chuckles> Ờ, toàn những thứ cần thiết thôi. À, mình hiểu nè, tức là ngoài cái khoản tiền mặt á, 100.000.000 mà bạn đã để dành được trong tài khoản nè. Thì ngoài ra không có nhiều cái tài sản mà bạn có thể dùng cái tài sản đó và hỗ trợ cho ba bạn, ví dụ như là điện thoại, laptop, máy tính, à, xe nè, những thứ cực kỳ cần thiết luôn, và không thể nào mà, à, bán để mà sử dụng lúc cần thiết được, ờ, tại vì những cái thứ đó là luôn đi theo bạn mà, hổng có thể sử dụng được, đúng hông? Vậy thì á, mình muốn hỏi á là ngoài cái vấn đề mà, à, để dành tiền của bạn được 100.000.000 nè, và cái khoản thu nhập của bạn nó khá là bất ổn nè, thành ra bạn không có tính được cái khoản, à, chi chi tiêu và cái khoản tiết kiệm, à, sau 6 tháng tới nè. Vậy thì á ừm, hông rõ ràng nữa được á. Vậy thì á cho mình hỏi nếu mà trường hợp á nha, ví dụ trường hợp tới đó mà không có đủ á, thì bạn có còn cái nguồn hỗ trợ nào khác hông? Như là bạn bè nè, hoặc là bảo hiểm này kia đó, thì bạn có còn cái nguồn nào hông?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừ, ừ. Ừm. Ừm. Ờ, đấy, kiểu, nó không rõ ràng ra được ấy. Thực ra ấy thì mình cũng ừ, mình cũng đang nghĩ đến một vài cái trường hợp đó chính là, ừ, là mình sẽ đi vay bạn của mình thêm ấy. Thực ra thì mình cũng chưa mở lời là mình sẽ vay đâu, nhưng mà những cái đứa bạn của mình thì thực ra thì trước giờ bọn mình cũng có thỉnh thoảng là mượn tiền qua lại như thế. Nhưng mà nó chỉ đơn giản là tầm độ 20.000.000 đổ xuống thôi, chứ chưa bao giờ là vay một cái mức mà nó to to cả ấy. Thì mình cũng không biết là nếu mà giả sử vay nhiều người bạn đi thì có là gom lại được một chút hay không ấy? Thế nhưng mà chắc là mình cũng sẽ thử hỏi xem là sao, ít nhất là đại loại là đấy cũng là một cái nguồn tiền nó gọi là dự phòng ấy. Nếu giả sử mình không xoay sở kịp thời được ấy, là mình cũng cố gắng là mình sẽ vay của bạn mình. Thế nhưng mà còn cái nguồn tiền khác, ví dụ như là tín dụng đi, thì cái hạn mức của mình mới chỉ có 50.000.000 thôi, thì nếu mà giả sử mà có rút ra hay là để chi tiêu ngay ấy, thì cũng chỉ được tầm cái khoản đấy tiền thôi, nó cũng không có quá là nhiều, nhưng mà đấy cũng là một cái khoản dự phòng mà mình có thể là rút ra được ấy. Thì nếu mà bố mẹ mình cần thì là mình cũng sẽ rút ra luôn.
Ừm, mình hiểu. À, mình hiểu vấn đề của bạn nè. Tức là bạn cũng có bạn đó và bạn cũng, a bạn của bạn cũng sẵn sàng cho bạn mượn nếu mà cần thôi, nhưng mà cái số tiền thực sự nó rất là, à, nhỏ so với cái số tiền mà bạn đang cần nè. Và cái thẻ tín dụng của bạn á, hoặc là cái cái quỹ tín dụng, cái, a, nợ tín dụng nếu mà bạn có thể vay thêm á, thì nó cũng hông có đáng bao nhiêu so với số tiền mà bạn cần nữa. Cho nên là thành ra bây giờ á bạn đang gặp một cái vấn đề là không có xoay được cái quỹ khẩn cấp để mà lo lắng những cái chi phí bất ngờ nè. Cho nên là mình nghĩ bạn, à ừm, cho nên là ngoài cái việc lo và để mà, ừm, sao cho đủ, à, tiền cho ba bạn, à, xây nhà á thì bạn nên á xây một cái quỹ khẩn cấp ngay từ bây giờ đi, để mà có thể, à, lo lắng cho những cái vấn đề bất ngờ nè, ví dụ như ba của bạn đó. Thì, à, mình nghĩ á, có một vài lời khuyên, a, đến cho bạn á, thì cố gắng làm sao xác định cái mục tiêu nó rõ ràng cần thiết trước nha, và để ở chỗ tạm thời cất đi, và có thể giảm bớt, á, cái thời gian nghĩ đến nó đi, làm sao á để cái quỹ của đà, a cái quỹ tạm thời đó đó, bạn không đụng tới nè. Cố gắng làm sao, à, xác đụng xác định được cái mục tiêu rồi thì mình nghĩ là bạn sẽ xây d dựng được một cái kế hoạch nó rất là rõ ràng mà, phải không?
Ồ, đúng rồi. Ừm. Ồ. Ừm, thế cho nên là mình lo lắm bạn ơi. Ừm. Ừ. Ừm, ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Nói chung là hiện tại thì nếu mà giả sử bảo là xác định được cái quỹ này, đúng không? Nếu mà 6 tháng nữa bố mình xây ấy, thì mình sẽ phải lên xây dựng trong cái 6 tháng này luôn. Thì chắc là mình sẽ chi tiêu cố gắng là làm sao cho nó hạn chế nhất có thể, rồi xong đó là mình sẽ bỏ ra cái phần tiền đấy. Như vừa nãy mình nói là 5 triệu là mình sẽ cố định rồi, đúng không? Thì mình sẽ đương nhiên là ít nhất là mình sẽ bỏ ra được 5 triệu rồi đấy, ấy. Thế nhưng mà mình không biết là mình có nên bỏ hết cái 5 triệu đấy vào quỹ khẩn cấp hay không ấy? Hay là mình nên chia nó nhỏ nhỏ ra một chút để nhìn bạn nhỉ? Chứ ví dụ mà giả sử mà cho hết vào đấy nhớ, lỡ mà mình có một cái vụ gì đấy mà cần phải dùng đến tiền đi, hay là cần là phải đi, a, cỗ bàn hay là, ừm, gì đấy chẳng hạn ấy, thì không biết là mình có nên như thế không ấy?
Mình hiểu nè. Cái vấn đề mà bạn bây giờ đang áp lực đó là làm sao lo cho ba bạn, à, đầy đủ số tiền mà 50, ưm 500.000.000 để mà xây nhà trong 6 tháng sắp tới đó. Nhưng mà bạn đừng có đặt vấn vấn đề đó nó nặng quá, tại vì thực ra á là ba của bạn á, chỉ cần, à, sử hỗ trợ thêm từ bạn thôi chứ không phải là nhất thiết bạn phải đưa cho ba bạn, ừm, 500.000.000 đâu. À, huống gì á, từ đây tới đó là chỉ còn 6 tháng thôi. Nếu mà mình làm phép chia, a, đơn giản thôi thì 6 tháng mà 500.000.000 á, thì nó phải ra tới, á, 80.000.000 1 tháng hả, đúng hông? Thì mới ừm, à, mình tính có đúng hông để mà ừ, nói chung là nó rất là cao luôn á, cho nên thành ra, á, là mình nghĩ cái phương án nào đó thì nó cũng khó là khả thi. Nhưng mà cái điều mà mình có thể khuyên bạn á, là cố gắng làm sao xây dựng được cái quỹ dự phòng khẩn cấp nè, à, làm sao cho nó tốt nhất với lại cái mức thu nhập của bạn, và cái khả năng chi tiêu của bạn, và cái khoản tiết kiệm của bạn. Thì nếu mà 5.000.000 đối với bạn nó quá lớn á, và là là bạn nghĩ nó có thể ảnh hưởng tới, á, những cái vấn đề, ờ, mà vô tình bất ngờ mà bạn có thể dùng tới nó thì có thể giảm bớt xuống khoảng tầm 4.000.000 hoặc là chia nhỏ nó ra, theo cái từng cái khoảng thời gian trong tháng nè. Nếu mà được á thì ừm, nếu mà được á thì mỗi tuần, mỗi, á, mỗi ngày, á, thì bạn sẽ chia ra. Ví dụ tuần này tuần, 1 tháng có 4 tuần thì 5.000.000 đó bạn có thể chia ra. Tuần đầu tiên tui sẽ bỏ vào đó 1.200.000 nè, đó cứ vậy mà nhân lên thôi. Còn trường hợp tuần nào á mà khó quá đó, mà có cái việc mà cần dùng đến, ví dụ như mà mua sắm hoặc là quà cáp hoặc là đám tiệc nè. Thì bạn vẫn có thể dùng cái số tiền của cái tuần đó cắt bớt ra. Nhưng mà nó vẫn không ảnh hưởng quá nhiều tới tổng thể của 1 tháng của bạn.
Ừm. Ờ. À, ừ. Đúng rồi nhỉ? Ui! Nói chung là nó rất là căng cho mình mà, đúng không? Ờm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, nghe cũng hợp lý ấy nhỉ! Ừ. Ừm, ừm. Ừm. A, cái này thì mình thấy hay nha. Nói chung là trước đấy là mình cứ nghĩ là đặt ra cái quỹ khẩn cấp là phải cho vào 1 tháng luôn. Thì như thế là vô tình là mình không thể kiểm soát được là những cái chi phí nó phát sinh mà, đúng không? Thế nhưng mà mình chia ra theo tuần như thế này ấy, ừ, thì chắc là mình sẽ thấy cụ thể hơn là nếu mà giả sử cứ mỗi tuần 1.200.000 như thế thì 4 tuần nó cũng là 4.800.000 mà, đúng không? Nếu mà giả sử không có tiêu hết thì còn 200 còn lại là mình đút nốt vào đấy, thì mình thấy là cái cách xây quỹ khẩn cấp như thế này nó cũng hay đấy bạn ạ. Thế nhưng mà ngoại trừ ra thì mình không biết là mình có cách nào để giúp cho cái số tiền này nó được an toàn với lại nó được là cũng tăng tăng dần dần đều không bạn nhỉ? Với lại tại vì mình cũng sợ ấy, nếu mà giả sử có những cái vấn đề gì phát sinh khác nữa ấy. Mình cũng biết là mình không cần là phải đưa cho bố mình hoàn toàn 500.000.000 đâu, nhưng mà mình cũng mong muốn là đưa được nhiều nhất có thể ấy.
Rất là khó luôn á. Ừm. Ừm, mình hiểu ý bạn nè. Vậy thì á bạn cố gắng làm sao á, ừm, tại vì, ờ, thời gian, a, vừa rồi nó cũng đã qua rồi, bây giờ không có thể quay lại quá khứ được. Thành ra á là để bây giờ, à, mà xây dựng được một cái va cái việc mà bạn có thể lo đủ 500.000.000 cho ba bạn từ đây tới 6 tháng sau nó cực kỳ là khó luôn. Cho nên á làm sao bạn, à, đánh giá được cái năng lực của mình nè, đánh giá được cái khả năng của mình tới đâu nè. Và mình nghĩ á, một cái kế hoạch phù hợp với lại cái khả năng của mình thì nó hợp lý hơn là bạn cứ chăm chăm vào cái vấn đề mà đủ 500.000.000 thì nó rất là khó nè. Ơ, s dễ đưa bạn tới những vấn đề sai lầm đó, như là ví dụ, ờ, bạn sẽ có thể là đi vay nặng nè, thì đưa ra những quyết định rất là dễ sai lầm luôn. Cho nên là cố gắng làm sao đánh giá cho cái năng lực của mình nó phù hợp với lại cái mục tiêu của mình nha, tại vì cái số tiền 500.000.000 này trong vòng 6 tháng cực kỳ là cao luôn đó bạn ơi.
Ừm. Ừm, đấy. Ừm. À, ừ, đúng rồi nhỉ? Ờ, ờ. Ừm. Ừm. Đúng rồi, nói chung là nghe bạn nói như thế xong thì mình cũng thấy là cái mục tiêu này nó quá kh gọi là khó để có thể là giúp cho mình đạt được ấy. Chắc là mình sẽ phải ngồi lại để đánh giá xem là mình có thể mượn được bao nhiêu người, xong đó là trong cái vòng bạn bè của mình ấy, xong đó là mình sẽ viết ra. Nếu mà giả sử gom lại, xong đó là dùng thêm cái thẻ tín dụng của mình nữa. Rồi xong đó là mình có thêm những cái kế hoạch là về sau trả thẻ tín dụng của mình ấy, kết hợp với những cái số tiền tiết kiệm của mình đang có ấy, thì chắc là mình cũng sẽ gom để đưa lại cho bố được nhiều nhất có thể mà, đúng không? Chắc là mình cũng sẽ theo cái hướng này thôi. Chứ nếu mà giả sử cứ nghĩ 500.000.000 xong đó là làm, ừm, tới làm lui rồi làm hết sức để làm được 500.000.000 thì chắc là mình cũng mệt mà, đúng không? Chắc là bố mình cũng không có muốn thế đâu. Ừ, thì mình cũng rất là cảm ơn bạn vì đã cho mình một cái hướng đi nó rất là thực tế như thế này nhá, chứ không nãy giờ là mình lo lắng quá trời luôn ấy bạn ạ.
Đúng rồi, nhiều nhất có thể thôi. <chuckles> Kiệt sức luôn đó nha. À, hông có gì đâu nè, mình ở đây để lắng nghe bạn và đưa ra cho bạn những lời khuyên thật là bổ ích mà. Thì có lẽ á là cái cái mục tiêu của bạn là hơi khó đó, nhưng mà mình nghĩ bạn á sẽ làm được thôi.
Ừm. Ừ. Ừm, nói chung là mình cũng rất là hy vọng là mình có thể làm được, nhưng mà cũng rất là cảm ơn về những cái lời khuyên hữu ích của bạn nhá. Chào bạn nhá.
Ô kê, tạm biệt bạn.